मुझे अपनी कोई भी अ, अगर किसी से बात कोई भी बात कहनी होती है तो मुझे कहीं न कहीं परेशानी आती है कि अ, मैं कैसे अपनी जो है बात को स्पष्ट रूप में कहूँ। तो, जिसकी वज़ह से ऐसा होता है कि मुझे किसी को कोई भी चीज़ समझानी होती है, तो मुझे अ, थोड़ी लम्बी बात करनी पड़ती है, क्योंकि ऐस ऐसा होता है कि अ, संक्षेप और स्पष्ट रूप में जो है मैं अपनी जो अ, बात है या फिर जो अपने विचार हैं मैं वो नहीं अ, जो है सामने वाले को बता पाता हूँ। तो उसमें मुझे कहीं न कहीं जो दिक्कत आ जाती है। जैसे कहीं भी हम अ, कहीं जाते हैं कहीं आपको किसी को कुछ बताना होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी इवेंट पे हो या किसी फ़ेेमिली फ़ंक्शन पे हो वहाँ पे अगर आपको बात करनी होती है या मुझे बात करनी होती है अब मान लीजिए कि अ, एक ग्रुप में या फिर 5-10 लोगों के सामने। तो मुझे फिर वो मुझे बहुत अ, कहीं न कहीं मैं बहुत उससे नर्वस हो जाता हूँ क्योंकि मुझे वही है कि मैं अपनी बात जो है सीधे स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता हूँ, मुझे वो बात अ, मेरी आदत है शुरू से कि मुझसे बात घूम जाती है कि मुझे ऐसे घुमा फिरा के जो है बात कही जाती है। तो इससे मैं जो कहीं न कहीं जो है मैं आपसे मदद माँगना चाहता हूँ कि जो मैं अपनी अ, जो मे मेरी जो बात है मैं उसको कैसे संक्षेप और स्पष्ट रूप से जो है, सामने वाले को समझा सकूँ जिससे कि मुझे बात को जो जो है ज़्यादा घुमाना ना पड़े, अगर आप इसमें मेरी मदद कर पाएँ तो
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, जी। ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि आपकी इसमें मदद करूँ और ऐसे सुझाव आपको दूँ ताकि आपकी ये जो परेशानी है वो दूर हो जाए। पर उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ ताकि आपकी ये जो स्थिति है उसके बारे में, मैं अच्छे से जान सकूँ। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि, किस तरह के समूह या स्थिति में आपको बोलना पड़ता है जब आपसे जो बात है वो ज़्यादा हो जाती है? और आप चाहते हैं उसे संक्षेप और स्पष्ट रूप में करें? जी।
उ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। अ, ऐसे जो है बहुत ही ज़्या अ, काफ़ी अफ अवसर आते हैं जहाँ पर जो है कहीं न कहीं बोलना पड़ता है। अ, जैसे मान लीजिए कि ऑफ़िस में भी कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई अ, प्रेज़ेटेशन देनी होती है, टीम को जो है चीज़ें बतानी होती हैं, समझानी होती हैं और या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि जो ऑफ़िस की जो अ, बड़ी मैनेज़मेंट है, जब वो कभी-कभी ऑफ़िस में आते हैं तो उनको अ, काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि अ, जैसे कोई कुछ भी मान लीजिए कि जो है ऐसे-ऐसे हम कंपनी में जो है सुधार कर सकते हैं। ये-ये चीज़ें हमें बदलनी चाहिए। तो वहाँ पे जो होता है जैसे मैनेज़मेंट के साथ बोलनी होत अ, बात करनी पड़ती है या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि मैनेज़मेंट कोई जो है औ कोई कुछ बात हमें कहते हैं जो हमें आगे जो है कहीं न कहीं टीम को बतानी होती है। तो फिर वहाँ पे भी जो है अ, टीम के साथ बात करनी पड़ती है या कोई अ, प्रेज़ेंटेशन देनी पड़ती है। तो उस उस अवसर पे जो है कहीं न कहीं जो है परेशानी आती है और इसके अलावा जैसे मैंने अ, अभी अ, कहा था कि कहीं फ़ेेमिली फ़ंक्शन हो गया या फिर आपके जो अ, रिश्ते परिवार वाले या जो है समाज वाले क कहीं एकत्रित होते हैं, कोई भी बातचीत होती है तो वहाँ पे कभी-कभी ऐसा होता है कि बोलना पड़ता है। तो ऐसे अवसरों पे जो है कहीं न कहीं मुझे लगता है कि, जो मैं अपनी बात है वो अ, स्पष्ट तरीके से जो है नहीं बता पाता हूँ। मुझे ऐसा होता है कि मुझे अम काफ़ी चीज़ों की उदाहरण लेनी पड़ती हैं कि मुझे उनको समझाने के लिए ताकि मैं उनको जो है कहीं गलत ना बता दूँ। तो मुझे ऐसे बीच-बीच में काफ़ी उदाहरण देने पड़ते हैं कि अ, जैसे कि समझाने के लिए उसको कोई बात बोली उसके बाद जैसे कि तो फिर एक उदाहरण दे दिया। तो जो है कहीं न कहीं मुझे ऐसे बात करने की आदत है। तो मुझे लगता है कि इससे जो बात है वो काफ़ी अम खिंच जाती है। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर मैं उसको काफ़ी संक्षेप और स्पष्ट रूप से कहूँ तो वो इतना मुझे अ, जो है बात खींचने की ज़रूरत ना पड़े और ताकि मैं उनको जो है सीधे तरीके से समझा पाऊँ। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, जी देखिए, मैं समझ रही हूँ अभी आपकी स्थिति को। आप चाहते हैं कि आप मतलब थोड़े शब्दों में सही बात बोल दें, आपको जो ज़्यादा उदाहरण ना देने पड़े और ज़्यादा आपको इतनी सारी बातें ना कहनी पड़े। तो अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपकी सबसे ज़रूरी बात क्या है? अ, क्या ऐसा कोई अवसर है, जो आने वाला है जिस पर आपको कुछ बात बोलनी है और आप बताना चाहते हैं उसे? तो अगर आप मुझे वो भी बता दें तो जी।
जी। जी, जी, जो है ऐसे अ ह जी, हाँ जी, ऐसा भी अवसर है, जो आने वाला है। तो जैसे अभी ऑफ़िस में है एक तो अ, 2 अवसर हैं ऐसे वैसे तो। एक तो यही है कि अ, जो हमारी टीम है, उनको कहीं न कहीं जो है जो हमारे डिवाइसेस हैं ऑफ़िस में जो यूज़ होते हैं लैपटॉप, उनमें जो है एक अ, सॉफ्टवेयर है कंपनी का, जिसमें जो है कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम आती है। तो क उसमें से ऐसा होता है कि कभी-कभी अ, जो एक ऐसा होता है ना कि सॉफ्टवेयर ज अ, पूरी टीम को काम अ, बाँट कर देता है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आने की वजह से ऐसा होता है कि किसी ए एक एम्प्लॉयी के पास अ अ, कर्मचारी के पास ज़्यादा काम चला जाता है, और किसी के पास बिल्कुल कम चला जाता है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं सही नहीं है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी।
तो उसमें जो है कुछ अ, कुछ कर्मचारी हैं उनको परेशानी आती है वो जो है शिकायत भी करते हैं। तो हमने जो है हमारी जो अ, ऊपर की मैनेजमेंट है उनसे जो है अ, मीटिंग रखी है कि आप आइए जो अ, हमारे जो है ऑफ़िस में जो है कहीं न कहीं बहुत परेशानी आ रही है। तो उन्होंने अ, अगले हफ्ते का टाइम दिया है कि वो अगले हफ्ते आएँगे ऑफ़िस में और फ़िर वो वहाँ पे आके जो है अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से जो है क हम कहीं न कहीं जो भी हम हमें जो ये परेशानी आ रही है, हम उन्हें बताएँगे। तो एक तो मुझे ये ये चीज़ करनी है और उसके बाद इसके बाद ए एक और जो है अ, हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। तो वो जो प्रोजेक्ट है उसकी पीपीटी जो है मुझे वो टीम को बतानी है, टीम को समझानी है। तो अभी के लिए अ, जो यही 2 अवसर हैं जो आ रहे हैं जिसके बारे में जो है मुझे अ, बात करनी है। अ, दोनों अव अवसर एक के बाद एक हफ्ते में है, जैसे अगले हफ्ते एक अवसर है फ़िर उसके अगले हफ्ते फ़िर दूसरा अवसर है। तो उसमें जो है कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा-सा अ, न नर्वस हो रहा हूँ मुझे थोड़ी मतलब ऐसा हो रहा है कि अ अ, एक हल्का-सा एक मानसिक तनाव रहता है कि कैसे मैं जो है बात करूँगा, कैसे मैं अ, जो है स्पष्ट रूप से जो है अपनी बात बता पाऊँगा। तो वहाँ जो है कहीं न कहीं इस चीज़ में मुझे परेशानी आ रही है।
हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। जी, ए समझ पा रही हूँ आपकी इस बात को तो अ, जो आपने बताया कि आपकी मीटिंग होने वाली है। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपके पास बोलने के लिए उस मीटिंग में कितना समय है? या वो मीटिंग कितनी देर की है? अगर आप वो आपको सहज लगे तो मुझे वो भी बता दीजिए? जी।
जी, जी अ, जो मुझे लगता है कि अ, जो अ, मैनेजमेंट के साथ जो टी अ, मीटिंग है, जो अगले हफ्ते है जिसमें हमें जो अ, मैंने बताया था कि मैनेजमेंट को हमें बताना है कि हमारे जो कर्मचारी है उनको क्या तकलीफ़ आ रही है, वो सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम है। अ, वो अ, जो प्रॉब्लम है उसको अ, बताने के लिए अ, जो है मेरे पास कम से क अ म मुझे लगता है कि अ, 10 से 15 मिनट का जो है अ, समय होगा। क्योंकि जो है अ, ये चीज़ मैं बोलूँगा फिर जो अ, बाकी के मेरे जो बर साथ वाले कर्मचारी हैं उनको भी जो है और भी जो अ, परेशानियाँ हैं वो वो उनको जो है मैनेजमेंट को बताएँगे। और इसके साथ-साथ जो पीपीटी देनी है, पीपीटी में अ, जो है उसमें हम थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हैं क्योंकि वो तो हमें ही ये जो है अपनी ही टीम को बताना है, तो उसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है। लेकिन वही है कि ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा अ, खींचने की कोशिश करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा अ, हम लेके चलते हैं कि अ, 20 मिनट से ऊपर ना जाए अ, ये हमारी कोशिश है कि वो जो प्रेजेंटेशन है वो अ, तकरीबन जो है अ, 20 या फिर अ, हाँ जी 20-25 मिनट के अंदर-अंदर हमारा जो अ, टारगेट है कि उसके अंदर-अंदर जो है उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि फिर बाद में वही है, कि सभी को दोबारा जो है वापस काम करना है। तो ये हमारा जो है हमने इतना अ, कुछ अ अ एक अंदाजा लगाया है कि इतना हमें जो है समय लगेगा, ये दोनों कामों के लिए।
हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। जी, देखिए, समझ पा रही हूँ और बस एक आखिरी सवाल, फिर मैं आपको सुझाव देती हूँ। मुझे ये बताइए कि आप भाषण से पहले नर्वस महसूस करते हैं या क्या आपके मन में अ अ, ये जो आपको बोलना रहता है अ, उससे पहले आपके अंदर, क्या मैं जानना चाहती हूँ कि अ, एक होती है ना, कि क्या भावनाएँ रहती हैं? वो मुझे बताइए। जी।
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। जी। मुझे लगता है कि अ, ये सही बात है, मैं भाषण से पहले जो है, कहीं न कहीं बहुत नर्वस महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि इसी की वज़ह से जो है, कभी न कभी ऐसा होता है कि नर्वसनेस की वज़ह से जो है, मैं अपनी जो बात होती है, वो संक्षेप और स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि वही होता है कि जब आप नर्वस होते हो, तो जो है अ, आपके दिमाग में जो है, बहुत सारी बातें चलती हैं। आप नर्वस भी हो, आपको आपके मन में डर भी रहता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि कहीं क कहीं न कहीं, शायद यही वज़ह होगी कि जिसकी वज़ह से जो मैं अपनी बात है अ, मुझे कहीं न कहीं मुझसे घूम जाती है, मैं सही तरीके से नहीं बता पाता हूँ। पर जी हाँ, जो है, बात करने से पहले जो है, मैं काफ़ी ज़्यादा जो है, नर्वस महसूस करता हूँ। मैं अ, कोशिश भी करता हूँ कि अ, अपने आप अप खुद को शांत करने की अ, कोशिश करता हूँ, जभी भी मुझे कोई भाषण देना होता है। जैसे अ, मान लीजिए कि आराम से, शांति से बैठ गया, थोड़ा जो और अ, थोड़ा-बहुत पानी पी लिया, ऐसी मतलब कोशिशें करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है, कहीं न कहीं जो है, मैं नर नर्वस महसूस करता हूँ। जी।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
जी। जी। जी। जी, जी। जो आपने बहुत ही अ, जो है अच्छे और सरल जो हैं सुझाव दिए हैं मुझे। अ, आप बहुत ही आपके जो सुझाव हैं बहुत ही अच्छे लगे। मुझे लगता है कि अ, इन सुझावों से मेरी अ, ज़रूर जो है वो कहीं न कहीं मदद होगी। तो सुझाव देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, देखिए मैं आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ हूँ। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।